Basit bir yemek hazırlamak seni nasıl mutlu eder?
Aslında şöyle, hani, küçük bir dokunuşla, hani, küçük bir, eee, malzemeyle ya da, işte, hazırımda olan bir malzemelerle yemek hazırlamak hem bana zaman kazandırır hem de, hani, karnım doyulduğu için beni mutlu eder.
Hı hı. Hı hı. Eee Peki, bir yemek hazırlarken kendinle mi vakit geçiriyorsun yoksa yeni bir şey sunmak huzurunu mu hissediyorsun?
Hı hı. Aslında, hani, duruma göre değişiyor. Kimi zaman, hani, kendimi dinlemek istiyorum mım kimi zaman bir sunum yapmak istiyorum. Yemek yapmam, yani, yemek yapmak, benim için en büyük hobilerden biri. Stresli bir günden sonra eve geldiğimde yemek hazırlamak, hani, kulaklığı takmak, o, işte, yemeğin ritminde kaybolmak, hani, bunlar beni çok mutlu ediyor.
Hı hı. Eee, yemek yapmanın senin için bir hobi olduğunu söyledin, hoşuna gittiğini söyledin. Eee, sence yemek yapmak bir türlü meditasyon olabilir mi senin için?
Hı hı. <laughs> Evet, aslında benim için meditasyon diyebilirim. Hani, kendimi orada huzurlu hissediyorum, kendimi dinliyorum. Kendi başıma kalmak istediğim zaman kulaklığımı takıyorum ya da, işte, eee, bir tarif deniyorum. Ama, mesela, kimi zaman da bir sosyalleşmek istiyorum, bir etkinliğe gidiyorum ya da, işte, arkadaşlarımla, eee, yemek etkinliği yapıyoruz. Hatta burada yu yaklaşık 3-4 sene önce bir Kuzey Avrupa ülkesine taşındım. Orada erkek arkadaş grubumuz var. Bunlarla beraber, böyle, bir erkek, eee, günü yapıyoruz. Çok da güzel oluyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Çok güzel. <chuckles>
Evet.
Emm, peki, eee, bu sırada başkalarına yemek yapmak olma yemek yapacak olmak ya da başkalarıyla, böyle bir şey paylaşmak sana nasıl hissettiriyor?
Hı hı. Aslında, hani, sosyal enerjimi arttırıyor. Onlara, hani, bir şey yaptığımı göstermek, onlarla etkileşime gelm geçmek Hani, benzer hobilere sahip olduğumuz için onlardan da bir şey öğrenmek, belki bir teknik, belki bir taktik ve bazen malzeme paylaşımı. E, gün sonunda, hani, güzel eğleniyoruz, hoş sohbet, gün geçiriyoruz. Hani, güzel anılar biriktiriyoruz. Belki yeni tarif öğreniyoruz. Yeni tarifleri paylaşıyoruz. Bunlar güzel anılar.
Hı hı. Çok güzel. Evet. Peki, eee, bir şey merak ettim: Bir yemeği kendin için yaptığını hissettiğinle, başkası için yaptığını hissettiğin arasında ne fark var?
Şöyle ki, kendim için, mesela, hata yapma lüksüm daha fazla. Yani, kendim için yaptığımda hata yapmaktan çok korkmuyorum çünkü o hata bana gün sonunda çok güzel, hani, geri bildirim olarak dönüyor. Bazen o hatayı güzel bir şeye çeviriyorum, yeni bir şey öğreniyorum ya da gerçekten öğrenme maliyeti olarak, hani, ne yapmamam gerektiğini, hani, Edison'un aslında ampulü bulur bulurken denediği, hani, 1001, belki, 1010 tane hatalı maddeden sonra, 1011'incide doğru yapması, hani, bana bunu hatırlıyor Ama evet, hani, özellikle de bir davet sofrası, arkadaşlarım varken hata yapma riskim biraz zor. Dolayısıyla, hani, eee, daha önce denediğim şeyleri, emin olduğum tarifleri yapıyorum. Hani, öyle bir denge kurdum.
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Eee, peki, sence, eee, başkalarına yemek yapmak senin için stresli bir şey mi, eee, yoksa, eee, yeni bir deneyim kazanma yolu olarak mı görüyorsun bunu?
Hı hı. Hımm, aslında bunu deneyimimi daha iyiye çıkarma olarak görüyorum çünkü, eee, daha önce bir yapmadığım, eee, bilmediğim bir tarifi yapmak pek bana doğru gelmiyor. Çünkü bununla ilgili, hani, kötü tecrübelerim oldu. Daha önce, mesela, hani, hamur tecrübem çok yokken, mesela, bir Bafra pidesi yapmak istemiştim arkadaşlara ama, hani, fırını bilmiyordum. Ve daha önce, bir önceki tecrübem, eee, bambaşka bir evde, bambaşka fırında, çok değişik bir hamurlaydı. E, kötü bir tecrübe oldu. Onlara, hani, çiğ hamurla et yedirdim. Evet, biraz tatsız oldu.
Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, eee, bazen zor olabiliyor. Bu şekilde, hiç tanımadığın bir mutfakta, hiç tanımadığın eşyalarla çalışmak, anlayabiliyorum. Peki, sence basit bir yemeği mutluluk hâline getiren şey ne? Tat mı, anı mı, anlam mı, senin için ne?
Kesinlikle. Hı hı. Aslında, o anda aldığın bence tatmin diyebilirim. Çünkü her zaman gerçek anlamda bir yemek yapmaya, o ritüellere zamanımız olmuyor. E, bazen zamanımız kısıtlı. Eee, örnek vermek gerekirse dün, eee, işten çıkıp filme gidecektim. Eee, mesela, bu arada g zamanım çok kısıtlıydı. Bir 20-25 dakika zamanım vardı. Yani, bu süre sonuçta güzel bir sofra hazırlamak için yeterli bir süre değil ama hazırda bir şeyim varsa bunları hazırlamak için gayet yeterli. Ki, hani, benim de hazırda tuttuğum, böyle, hani, marine etlerim, hani, taze olmasa da, hani, buzlukta tuttuğum güzel, böyle küçük sürprizlerim var.
Evet. Hı hı. Evet. Yani, eee, genel olarak sen önceden hazırlık yaparak bu tarz şeylere başlıyorsun. Yoksa, eee, anlık mı gelişiyor senin için?
Hı hı. Aslında, genelde bir hazırlığım oluyor çünkü plan, hani, gündelik hayatta iş yaparken gibi, hani, her şeyin en büyük kısmı. E, dolayısıyla, hani, kötü şartlara ya da, işte, bu kıt kanaat zamanlara mutlaka bir hazırlığım var. Özellikle mesela, hani, eee, indirime girdiği dönemlerde proteinleri, tavukları, etleri, hani, balıkları, mesela, alıyorum. Hani, bunları marine ediyorum. İlk gün, işte, hani, yemek istediğim taze miktarı ayırıp, hani, onu yapıp, kalanı, işte, küçük poşetlere koyup, hani, buzlukta saklıyorum ki, hani, bana 6 ay hatta ve hatta 1 sene kadar götürebilecek bir stok oluyor. E, çok zorda kaldığımda çıkartıp bu yeni nesil havalı fritözlerde, hani, 25-30 dakikada çok pratik, çok güzel bir lezzete ulaşıyorum.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, aslında çok mantıklı gerçekten, dediğin gibi, senin için, eee, pratik, eee, bu olayı pratikleştiren bir şey gibi duruyor. Eee, peki, yemeği hazırlama sürecinde seni en çok ne sakinleştiriyor? Ne diyebilirsin? Kokular mı, dokular mı yoksa kontrol duygusu mu?
Kesinlikle. Hıı. Aslında, sanırım o kontrol duygusuyla beraber, hani, o sihir beni, hani, şaşırtıyor, mutlu ediyor, onun içine çekiyor. Çünkü, mesela, çocukluğumu hatırlıyorum, annem bizi ilk mutfağa soktuğunda, hani, kız kardeşimle, eee, yeşil mercimek böreği yapıyordu, hani, çok güzel yapar. Mesela, o yeşil mercimeği saf olarak, sade olarak yediğimde, aslında, hani, böyle acı, sert, hani, çok tatsız, böyle, gaz yapan bir bakliyat. Ama onu birazcık, eee, s kaynar suda haşlayıp daha sonra baharatlar ve böyle salçayla bütünleştirdiğimde, hani, inanılmaz bir, eee, sihir oluşuyor. İşte, o sihir hâlâ aklımda mesela, onun kokusu, onu yönetmek, işte, o hem yönetmenin hem de işte, o orkestra şefi olmanın, o işte, ahengi sağlamanın verdiği sihir diyebilirim.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. O zaman, eee, sen bu konuda yemek yapmak senin için, eee, geçmişle bağlantı kurma yolu mu bir yandan acaba?
Katılıyorum. Çünkü, eee, bazı lezzetlerin, hani, tam tarifi yok. Çünkü, hani, nostaljiyle, hani, modernite arasında kalıyor. Mesela, hâlâ, mesela, annemin gibi bir mercimek yemeği yapamıyorum. Ki mercimek benim en sevdiğim, özellikle yeşil mercimek yemek. Hâlâ, mesela, o lezzete ulaşamıyorum. Aslında belki daha iyi taktikler yapıyorum, en güzel malzemeleri kullanıyorum ama ya, bir türlü olmuyor. Çünkü, hani, o mutfakta yaşadığım anlar, hani, kardeşimle şakalaşmam, annemin o harcından tırtıklamam, annemle olan sohbetim, aslında, hani, birazcık o duygular hâlâ, hani, taze diyebilirim.
Evet. Evet. Hı hı. O zaman bir yandan da yemek yapmak senin için, eee, hem geçmişinle bağlantı kurmanı sağlarken hem de ailenle bağlantı kurmanı sağlıyor diyebiliriz. Eee, peki, emm, yemek pişirirken yalnız mı olmayı seversin yoksa biriyle paylaşmayı mı daha çok tercih edersin?
A! Evet. Hıı. Ya, bu biraz çelişkili bir soru. Gerçekten, hani, o kadar değişken ki. Gerçekten, mesela, yoğun, stresli, hani, böyle çok keyifsiz bir gün geçirmişsem, hani, o iş yerindeki ya da, işte, işteki stresimi eşim ya da evcil hayvanımla paylaşmak istemiyorum. E, birazcık b hani, kulaklığımı takıp, hani, işte, o soğanı falan keserken belki de, hani, o sinirle elimi kesmek, hani, onu şeye, mesela, bantlamak Hani, o bile, mesela, bana bir şey, eee, deşarj ama. E, gerçekten, mesela, özellikle eşim yeni tarifler denemek, uuu, son dönemlerde, mesela, Uzak Doğu mutfağına çok merak saldık. Onu birazcık Türkleştirmeye çalışıyoruz. Hani, o anki aslında enerjime, ruh hâlime, hani, zamana göre değişebiliyor.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. O zaman, eee, sen bunu y yine başta dediğimiz gibi bir yandan da meditasyon yolu olarak da kullanıyorsun. Yani, o zaman sence v yemeği hazırlamak sana bir şekilde bir kontrol duygusu mu veriyor?
A! Katılıyorum. Sanırım öyle. Çünkü o ateşi ben açıyorum, eee, kısıyorum ya da, mesela, o proteini çevirirken ya da bir baharatla buluştururken ya da gerçekten tarifin dışına çıkmam gereken durumlar olduğunda, hele ki hata yapıp o hatayı kotarmak gerektiğinde ya da, mesela, hani, gerekli tarifte, reçetede olan ürünü bulamayıp ikame ürün kullanmak zorunlum zorunda olduğumda, belki de, mesela, hani, farklı bir şey deneyip, hadi bir çılgınlık yaptığımda, mesela, hani, hiç olmamış baharatı attığımda, aslında evet, o kontrol ve kontrolü kaybetme duygusu, o adrenalin, hani, beni sanırım bunun içine çekiyor.
Evet. Hı hı. Evet. Peki. Emm, aynı şekilde, eee, basit bir yemeğin seni mutlu etmesi hayatta basit bir şeylerle yetinebilmeyi mi gösterir, emm, yoksa daha derin bir tatmin arayışını mı yaşatıyor sana?
Hı hı. Aslında, sanırım basit şeylerle mutlu olmaya çalışıyorum. Hani, bir, iii, Japon filmi izlemiştim, "Çok İyi Günler", "Perfect Days" diye bir film. Hani, orada, mesela, beni çok ciddi anlamda, hani, depresif dönemden kurtaran bir filmdi. O fitili ateşlemişti. Orada gerçekten, aslında, çok tekdüze filmdi. Hatta filmi izledikten hemen sonra böyle bir sıkıldım, "Ya, bu ne?" falan demiştik eşimle beraber ama, hani, sonra 1 saat sonra ya da sabah uyuyup kalktığımda, mesela, çok beni etkilemişti. Aslında, küçük şeylerle mutlu olduğumda, aslında, hani, kendimi keşfediyorum. E, dolayısıyla, hani, basit şeyler yapmak, aslında, bana küçük mutlulukları hatırlatıyor. Hani, küçük şeylerle mutlu olmayı. Sanırım evet, hani, küçük şeyler, basit yemekler beni mutlu ediyor diyebilirim.
Evet. Evet. Hı hı. Evet, eee, dediğimiz gibi o zaman, eee, kontrolün sende olması, eee, seni daha çok tatmin eden bir şey.
Aynen öyle.
Eee, peki, emm, eee Nasıl desem? <chuckles> Emm, yemek hazırlarken o an kim oluyorsun?
Tabii. Aslında, hani, bir anda annemin mutfağındaki çocuk oluyorum. Kimi zaman, mesela, ilk yemek kursuna gittiğimdeki kendim oluyorum, kimi zaman, mesela, hani, iş stresini yaşadığımda, hani, işten eve geldim, o stresteyken, hani, en mutlu olduğum ana gidiyorum ya da mesela, özellikle, hani, büyük sofralar hazırladığımda, büyük mutfaklar kurduğumda ama zaman kısıtlı olduğunda en sakin olduğum, en böyle, hani, denizin kenarında, hani, kulaklığımı takıp müzik dinlediğim ana gidiyorum. Hani, aslında birazcık onun kontrastını yakalamaya çalışıyorum. İyi bir dönemdeysem, hani, kötü biri olmaya. Kü çünkü, hani, mutfakta da bu önemli, tatlı acı dengesi, tuzlu tatlı dengesi. Hani, yemek yaparken de aslında karakterimi, böyle, kontrast yönde değiştiriyorum.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. O zaman, bir yandan bu seni duygusal anlamda da içine çeken bir şey. Yemek yapmak sadece, emm, eee, yemek yapmak değil, aynı zamanda senin için meditasyon yapmak, aynı zamanda seni geçmişine götüren bir şey. Eee, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde sen aslında, eee, yemek yapmayı sadece, eee, basit bir yemek yapmak olarak değil de, eee, daha üst, eee, seviyede bir şey olarak görüyorsun, muhtemelen.
A! Kesinlikle. Hı hı. Evet, katılıyorum.
Hı hı. Eh Hı hı.
Çünkü şu anlamda, eee, yemek yapmak aslında, hani, benim hobim demiştim ama aynı zamanda, hani, benim meditasyonum demiştim. E, şimdi şunu da demek istiyorum. Aslında, hani, sanki benim yaşam tarzım. Çünkü, eee, dışarıda yemek yemeyi çok seven biri değilim. E, tabii ki, hani, ara ara, hani, yapıyorum, eee, ama mesela, bütçe olsun, yaşadığım yerde, mesela, çok lezzetli yemeklerin olmaması, e, keza mesela, hani, kaliteli gıdaya her zaman ulaşamamak ya da işte, hani, bazı konularda hâlâ böyle geleneksel takılmam
Evet. Evet. Evet.
Hani, dolayısıyla bazen dengeyi kendi tarafımda yanlış yönde kaçırıyorum ama, hani, bu da benim kendime olan bir öz eleştirim olsun.
Eee, anlayabiliyorum. <chuckles> Eee, peki, eee, mutfağın sessizliğinde hangi duyguların daha çok duyulur hâle geliyor senin için?
Evet. İşte, bu konuda kendime şunu diyorum, bazen o kadar sessiz oluyor ki, mesela, ya, niye, mesela, müzik dinlemiyorum? Ya, mesela, hoparlörden, mesela, müzik açıyorum ama bazen, meselem, hani, iii, o kadar, mesela, hani, ııı, sesli bir ortam ki o sesi dinlemek istiyorum. O kaosun heyecanına kendimi bırakıyorum. Ama bazen de, mesela, hani, eşimle sohbet etmek istiyorum, eşime laf atıyorum, "Hadi gel, şunu yapalım." diyorum. Ya da, işte, eşim tam tersi, bir yemekte hata yaptığında, hani, ben, o devreye girince eşime yardım etmenin, hani, verdiği mutluluk. Dolayısıyla, hani, o andaki, hani, içimin sesi, aynı zamanda ortamın sesi. Hani, bunu güzel bir şekilde harmanlayıp, hani, o anı yaşıyorum demek isterim.
Evet. Evet. Evet, emm, kısacası, eee, yemek yapmak senin için bir hobi o hâlde. Emm, çok teşekkür ederim. Seninle konuşmak gerçekten, eee, çok, eee, mutlu etti beni. Teşekkür ederim cevapların için. Eee, tekrar tekrardan görüşmek üzere o zaman.
A, kesinlikle. Ben de çok mutlu oldum. Görüşmek üzere.